Eh certo. Eh sì, perché poi dopo chi mi dice che non lo fai apposta. Confi confidando proprio sul fatto che la gente non
Eh. Eh.
non non c'è n non non non non va a controllare, no, dettagliatamente quello che quello che ha preso, no. Ehm, e quindi no, va bene, fai bene. Eh sì pure quello lì, r parte il conto del ristorante anche il conto del supermercato, ehm, quando è più alto del previsto ci dobbiamo far valere.
Sì. Sai, poi soprattutto Sì, s Eh. Certo. Certo. È molto importante farsi valere è più alto. Comunque senti, io ti ringrazio per la chiamata. È sempre bello sentirti
Assolutamente. Va bene. Grazie a te, a anche per me è sempre un piacere. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.
Io ti auguro una buona giornata. Ciao.
Altrettanto a te. Ciao, ciao.